Да, это, кстати, популярно точно. Но говорят же, что выступали-то в основном для как раз таки для русской эмиграции. То есть люди, которые переехали, как раз таки им и, наверное, не хватало русской культуры, вот они на это ходили. А новым поколениям неизвестно ещё, было бы интересно или нет.
Самые б Нет, нет, нет, нет, понимаешь, ну, а а а, о чем речь? Тогда тогда тогда миграции-то не было. Миграция, она появилась после революции. А, э, тот период, о котором я говорю, это, там, за 10 лет до неё. Э, вот, за 10 лет до неё и как бы, нет, смотрели именно европейцы, французы, англичане, американцы, э, с большим удовольствием. То есть, видишь, талантливый человек взялся за дело и сумел даже иностранцев привлечь к этой эстетике. Соответственно, если талантливые люди будут этим заниматься, то никуда это не пропадет. С другой стороны, если этим будут заниматься, там, спустя рукава и чтоб заработать денег, ну, тогда, конечно, эта культура обречена.
Мгм. Мгм. Ну, вот это здорово. Конечно, согласна. Нужно с душой это всё делать, с любовью, а если ты делаешь ради денег, то совсем уже другой эффект или его вообще нет?
Мгм. 100 %- 100 %.
А у тебя, кстати, в семье есть какие-то, например, дети там, не знаю, у вас вот эти вот сохранились все традиции, интерес к родным песням, сказкам? Ты прививаешь им это или нет?
У меня детей нету, <chuckles> поэтому пока некому прививать.
Мгм. И младших родственников, может, племянники какие-нибудь?